Doğru söylüyorsun kesinlikle, yani.
Tamam. O hâlde, eee, yaşamın boyunca senin bir parçan olan, eee, kişiliğin durduk yere seni, eee, yo yoruyor olmasını çok açıkçası beklemiyorum. Burada belki de biraz daha nasıl bir iş yapıyorsun? İş yerindeki, eee, duygu ve, eee, düşüncelerin neler? Buralara biraz belki odaklanmak, eee, sorunu daha iyi kavramamıza sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Keyif alıyor musun yaptığın işten?
Hı hı. Yani yaptığım işten, eee, herkes kadar keyif alıyorum. Tabii ki bazı eksileri var. Her günüm aynı geçmiyor. Bazen ciddi böyle, eee, nefret ve küfür dolu bir gün geçirebiliyorum. Ama, eee, bu %100 bu şekilde değil, işte. He her yönünü sevmiyorum ama sevdiğim tarafları da var tabii ki diye düşünüyorum aslında.
Hı hı.

Hımm, bak doğru söylüyorsun aslında. Şey olmuştu, birkaç hafta önce, eee, ekipte kendime çok daha yakın hissettiğim bir arkadaşım var. Onunla böyle biraz konuşmuştuk ama şeyi bilirsin ya, hani, böyle, şirketteyken bir, ımm nasıl desem? Negatif konuşmaya başladığında birbirini sürekli çekmeye başlıyorsun. Çünkü o sorunları herkes biliyor ve yaşıyor ve, eee, sen anlattığın zaman arkadaşına diyor ki "Ya, hakikaten şöyle..." falan filan. Eee, böyle bir gazlanma hâli, toplantıda asık suratlar ama sebebi belli değil. Çünkü biz 1 yıllık muhabbetleri konuşmuşuz, birbirimizi doldurmuşuz. Biraz öyle olmuştu ama yine de acaba, ımm, yöneticimle konuşmak için tercih edebileceğim bir dil var mı sence? Böyle, durumu yumuşatsam, öyle anlatsam falan.
I hı. Evet. Evet. Emm, sonuç olarak ne nasıl hissettiğini, eee, paylaşacağın için, eee, profesyonel bir dip dil, eee, seçtiğin sürece bence sorun olmayacaktır. Keza yöneticini en iyi tanıyan sen olduğun için herhangi bir insanı yönetmenin tek bir yolu yok yani. Senin iletişim kanalına girecek kadar seni tanıdığını düşünen bir yöneticiyse -eğer öyle bir yönetici olduğunu düşünüyorsan eee, olabildiğince az filtreli şekilde durumu paylaşabilirsin. Eee, keza, eee, bu tarz toplantılarda, eee değiştirebileceğin şeyler üzerine odaklanırsan Yine bahsetmiştin arkadaşınla, eee, olumsuz biliyorsun olumsuz şeylerin, eee, daha hızlı yayılma gibi bir, eee, bir özelliği var diyelim yani. Bir bir pozitif bir konu için 1 hafta uğraşabilirsin ama olumsuz bir şey 1 saniyeni almaz bütün, eee, takıma yayılması. Eee, burada önemli olan, eee, senin, eee, bir birey olarak, çalışan bir birey olarak iş yerinde bütün bu duygularının, eee, rahat biş duygularından arınmış bir şekilde çalışmak için elinden geleni yapıyor olman ve bu noktada müdürünle konuşman gerekiyorsa elbette konuşmalısın. Elbette doğru bir ton seçmen gerekiyor. Ama eğer tecrübeli bir, eee, müdüre sahipsen, eee, elbette bu konuda sana daha da yardımcı olacağını düşünüyorum senin daha rahat açılman konusunda.
Hı hı. Hı, güzel. Hı hı. <chuckles> Maalesef. Evet. Hıı. Hı hı.